<sighs> Bạn ơi, thật sự là mình mệt mỏi quá. Dạo gần đây mình có một cái vấn đề mà mình không có cách giải quyết nào, mặc dù <tsk> mình suy nghĩ về nó rất là nhiều nên là hôm nay mình nên đây để chia sẻ với bạn. Rất là mong bạn cho mình những cái giải pháp, ừm, cũng như là giúp đỡ mình, ờ, thông suốt mới, chứ mình suy nghĩ nhiều mà cũng không có lời giải đáp bạn ạ.
Ừm. Sao vậy bạn? Ồ, vậy hả? Ồ, vì sao vậy bạn?
À, thì chuyện là á, ờm, mình thì vừa mới sinh em bé xong cũng được 7 tháng rồi nên là mình muốn là mình muốn đi tập lại ấy. Bởi vì bạn biết không, từ lúc mà mình có em bé cho đến khi mình sinh em bé là mình tăng gần 20 cân lận. Chưa bao giờ mình trải qua cái, à, cái cái cái việc tăng cân mà nó nhiều như vậy luôn. Đến bây giờ bạn ơi, khi mà mình cứ nghĩ là, à, đẻ em bé xong là mình sẽ lại thon thả lại nhưng không bạn ạ, đẻ em bé xong gì mà bụng mình vẫn như là đang chửa 4, 5 tháng vậy đó. Đâm ra là bây giờ mình nhìn thấy mình là mình rất là xồ xề luôn, nhìn vào trong gương mình tự thấy mình như thế luôn. Thế là bây giờ em bé cũng 7 tháng rồi, mình muốn là mình dành thời gian cho bản thân một xíu để có thể quay trở lại phòng tập, để mà đi tập này, lấy lại vóc dáng, chứ còn chỉ cần một vài tháng nữa thôi là mình quay trở lại đi làm rồi ấy, không còn được nghỉ thai sản nữa. Mà mình đi làm thì toàn các bạn nhân viên rồi là các bạn rất là trẻ, dáng đẹp, mình cũng rất là ngại lên là bắt buộc bây giờ mình phải có động lực để mà đi đến phòng gym để mà tập, để lấy lại cái, ừm, vóc dáng như ngày xưa chứ không thể để nào xồ xề như thế này được. Trời ơi, là bụng bụng như chửa vẫn chửa 4, 5 tháng này, bắp tay to, bắp chân to.
À, tập gym lại, đúng hông? Ừ, ừm. À. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, tự tự ti rất là nhiều. Ừm.
Ừ, đúng rồi, tự ti siêu nhiều luôn ấy. Nhưng mà bạn ơi, mình không dám đến phòng tập bạn ạ, bởi vì sao? Mình sợ là mình bị đánh giá. Mình bị đánh giá là bạn ơi, bây giờ đến phòng tập nhé thì bao nhiêu người người ta cũng có dáng đẹp này, toàn những các bạn, bạn ấy tập là thì eo thon rồi là vòng ba căng tròn, tay thì bé. Nói chung là dáng người rất là đẹp, nên là không tập nữa rồi, mình mặc những cái áo đi tập ấy, áo bra đi tập này, quần tập này. Trời ơi, bao nhiêu cái khuyết điểm của mình nó s nó phô ra hết luôn, khiến cho mình rất là ngại, mình sợ là mọi người nhìn mình bằng cái ánh mắt, kiểu, đánh giá ấy. Nên là đến bây giờ nghĩ cả 1 tháng nay rồi, từ khi con 6 tháng đến bây giờ con 7 tháng rồi mình vẫn chưa có động lực để đi đến phòng tập chỉ vì cái cảm giác là sợ bị đánh giá bạn ạ. Khó chịu vô cùng ấy.
À. Ừm, người ta rất là đẹp, đúng hông? Ừm. Ừm, do bó sát. Ừm. Ờ, ừm, mình hiểu cái chuyện này nha, thiệt sự á nha, là cái tình trạng này á là một cái tình trạng chung của mỗi mẹ bầu sau khi mà, ờ, sinh con ra á, nên là thực sự là bạn cứ đừng có quá trách bản thân mình là, ờ, tại sao mình như thế, như thế, thiệt sự là bạn cứ bạn nên bình tĩnh lại nha, hổng sao hết. Ờ, hôm nay á, mình ngồi ở đây để mình có thể chia sẻ với bạn với bạn về cái câu chuyện này nha. Thì hông biết á là khi nào mà bạn có cảm giác là bạn, kiểu, sợ hãi tới cái mức là ngại khi mà đến vòng phòng gym, bạn có bao giờ bạn cảm thấy là cái cái cảm giác nó xuất hiện mà, kiểu, mạnh nhất á?
Ừm, vậy hả? Ừm. À, nói thật nhá, là mình cũng có một cái động lực rất là lớn để mà có thể là, ờ, thúc ép bản thân mình quay trở lại phòng gym, tuy nhiên cái cảm giác sợ hãi nó còn lớn hơn, nhất là khi ờ, mình có động lực nên là mình đã mua một đống đồ tập về rồi bạn ạ, ờ, đủ các kiểu loại màu, đủ các thể loại kiểu dáng đồ tập, rất là xịn xò. Nhưng mà khi mình mặc lên bạn ạ, mình mặc lên mình nhìn mình trong gương, thì bao nhiêu cái khuyết điểm nó ph nó show ra hết, nào thì là bắp tay to thì áo hai dây nó cũng không che nổi này, rồi là cái bụng bị xệ xuống này, ờ, bởi vì nó vẫn còn rất là to, nó cũng nhìn rất là rõ. Nói thật là khi mà mặc mấy cái bộ đồ tập đấy vào, mình cảm giác như nà cái sự tự tin trước đây của mình nó thành con số 0 luôn, rồi là động động lực đi thì cũng động lực đi tập cũng bằng 0 luôn, bởi vì nhìn mình quá xấu. Đến mình nhìn mình còn mình còn thấy đánh giá là "Ôi, trời ơi, sao lại bụng như thế này? Rồi là "Bắp tay lại to như thế kia!" Mình còn tự đánh giá mình, nhiều khi là mình nghĩ là chắc chắn là người khác nhìn vào mình thì cũng đánh giá như vậy thôi, nên đấy là cái lúc mà mình cảm thấy là mình sợ hãi nhất bạn ạ.
Ờ. Ừm. Ờ. Ừm, cố gắng đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Nó bị mất hết, đúng hông? Ờ, ờ. Ừm, mình hiểu cái chuyện này. Ồ. Ừm, thì thiệt sự nha, mình hiểu nha, cái cảm giác như là mình cảm thấy là trong gương á, mình đã tự ti như vậy rồi, mình cảm thấy mình, kiểu, xấu như vậy rồi, hổng biết là người ta ở ngoài người ta còn nhìn mình cỡ nào, đúng hông? Ừ, thiệt sự mình hiểu cái chuyện này, nhưng mà á nha, cái mục tiêu cuối cùng bạn đến á cũng phải là, kiểu, để giảm cân mà, đúng hông? Nhưng mà ngoài cái việc mục tiêu giảm cân này ra á, nó còn có mục tiêu nào lớn hơn hông bạn?
Đúng vậy đó. Đúng vậy nè. Ừm. Nói thật nhá, mục tiêu của mình khi đến phòng gym bây giờ hàng đầu ấy vẫn là muốn để giảm cân, để lấy lại vóc dáng. Mà bạn biết đi, nếu mà mình đã có dáng đẹp rồi thì mình rất là tự tin, mình tự tin vào bản thân mình thì cùng mình cũng yêu bản thân mình hơn rất là nhiều, nói thật là như thế. Và cái việc này nó còn ảnh hưởng đến việc là sau này mình khi mà mình nghỉ thai sả mình hết nghỉ sai sản á, mình phải đi làm lại á, thì, ờm, công việc của mình nữa. Mình làm trong ngành marketing mà, cái ngoại hình nó xấu xí quá, nó không được ưa nhìn thì nói thật là nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đấy với đến công việc, bởi vì mình còn phải đi gặp đối tác rất là nhiều mà. Thế nên là mình cũng đang muốn là cọ đi tập vì cả 2 cái mục tiêu đó, vì chính bản thân mình và sau này cũng là công việc nữa cơ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ! Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, thiệt sự nha, mình hiểu cái chuyện này, kiểu, giống như là á, kiểu, sau này mình phải đi làm, mình gặp rất là mình gặp gỡ rất là nhiều người, thì khi mà cảm thấy là bản thân mình không có sự tự tin đó, thì cái công việc nó cũng sẽ bị giảm hiệu suất, đúng hông? Hồ, mình hiểu cái chuyện này nha. Thì thiệt sự á nha, bạn đã có thử cái cách nào để giảm bớt cái sự ngại ngùng này chưa? Và cái kết quả nó ra sao á?
Đúng thật á. À, thì nói thật là mình cũng đã thử, ừm, là đi tập ừm, đi đi tìm hiểu một vài phòng tập và đi tập thử vào những cái giờ vắng ấy, mình tập những cái bài rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nói thật là vẫn rất là hơi ngại nha, bởi vì phòng tập vắng chứ không phải là đông ờ, không phải là không có người. Thì đôi khi có những người người ta, kiểu, cũng chả để ý đến mình đâu nhưng mà mình vẫn mang trong mình cái cảm giác rất là sợ hãi, sợ hãi ánh nhìn của mọi người ấy nên là cả kể khi mọi người không không nhìn vào mình á, mình cũng tự nghĩ là mọi người đang để ý đến mình. Đâm ra là mình vẫn cứ cứ e ngại, gọi là, khép nép mình không thể tập được, kiểu, nà hết mình rồi là ví dụ như bài nó phải dang tay thành chữ U thì mình chỉ thành chữ, ư, chữ O chẳng hạn như thế, kiểu kiểu như vậy. Thế đâm ra là vẫn chưa đâu vào đâu bạn ạ.
Ừm, mình hiểu cái chuyện này. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, ờ. Rất là đúng, ừm. Ừm, kiểu, rất là ngại khi mà, kiểu như là, mình có thể mà mình tập tròn một cái, ờ, bộ một cái bài tập, đúng hông? Kiểu như, ngại ngại mọi người nhìn mình, dù là mình đã cố gắng mình suy nghĩ là "Ờ, hông ai quan tâm mình đâu", đúng hông? Ồ, thiệt sự là mình hiểu cái chuyện này nha. Thì, ờ, ơ, mình cũng sẽ có một cái số lời khuyên để có thể giúp ích được bạn trong cái vấn đề này. Thì thiệt sự á nha, cái vấn đề này mình nghĩ là lớn nhất á là về cái tâm lý của bạn, khi mà bạn ngại, kiểu, thấy mọi người, kiểu như là, sợ mọi người đánh giá mình nè, cũng như là á, ơ, sợ ánh mắt của người khác, thế nên là bạn mới cảm thấy là, ờ, ơ, bị, kiểu, bị tự ti như vậy. Nhưng mà bạn ơi, thiệt sự á là cái cái cuộc sống này nó rất là vội vàng, hông ai mà, kiểu, người ta tập trung vào mình quá nhiều đâu. Đó thì á, thiệt sự là bạn chỉ nên tập trung vào cái mục tiêu của bạn thôi, bạn nên chia nhỏ cái mục tiêu ra, ví dụ như là, ờ, "Hôm nay mình sẽ, ơ, đi bộ bao nhiêu? Bao nhiêu c cây? Bao nhiêu cây?" Kiểu, kiểu, vậy thì khi bạn đã tập trung hoàn toàn vào cái mục tiêu của bạn á thì chắc chắn á bạn hổng có quan tâm tới ánh mắt của người khác nữa. Thì hông biết á là bạn có bao giờ bạn đã chia cái mục tiêu của mình ra để mà có thể dễ dàng đạt được mục tiêu chưa?
Đúng vậy á. Ừm. Chồi, mình rất là mong cái gì nó hữu ích à. Ờ, đúng ha. Ừm, ta, đúng vậy á. Ừ, bạn nói thì mình mới nhận ra đấy là mình cứ suy nghĩ rất là mình có động lực đấy, mình mình, gọi là, quyết tâm đấy, nhưng mà thực sự là mình cứ vẫn cứ để nó ở trong suy nghĩ chứ mình không có mục tiêu rõ ràng. Có thể là mình mục tiêu của mình là đến phòng gym để giảm cân nhưng mà mình không có đặt rõ ràng là mục tiêu là giảm mấy cân? Và giảm trong thời gian bao nhiêu? Rồi là chia nhỏ cái mục tiêu đó ra. Wow! Thật sự là bạn nói thì mình mới nhận ra là mình đã sai ngay từ cái bước này. Nên mình bây giờ mình sẽ cố gắng là, à, mình sẽ đặt mục tiêu là giảm 10 cân trong vòng 3 tháng này, được không nhỉ? Sau đó là mình sẽ đặt nà 2 tháng đầu mình sẽ giảm nhiều hơn nà khoảng, à, 3 tháng này, à, ừm, 3 cân một tháng này, xong 3 cân một tháng ba tháng cuối mình sẽ xịn sẽ giảm thêm, đó, kiểu, kiểu, như vậy. Thì mình sẽ cố gắng nà mình sẽ vạch rõ cái mục tiêu ra chứ đúng thật là mình cứ mông lung không có đặt mục tiêu nên là đâm ra cũng cảm thấy là, ừm, mãi mà mình không không có sự, ờ, cải thiện gì về vóc dáng. Ha.
Ừm, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đủ tiến bộ á, ừ, đúng rồi, nên thành ra là quay về tự ti, đúng hông? Ờ, thì thiệt sự á nha là khi mà bạn tập trung vào cái mục tiêu của mình thì bạn hông có quan tâm tới người khác nữa đâu. Ờ, tiếp đến á là, kiểu á như là, bạn có nói là bạn cũng nê cố gắng kiếm một cái giờ nào đó ít người để mà tập, đúng hông? Ồ, thì thiệt sự là cái việc đó rất là khó nha, tại vì phòng tập thì đa số là rất là đông. Thì bây giờ á, nó có rất là nhiều phòng tập dành cho, ờ, phụ nữ nè, hoặc là có rất là nhiều bây giờ mình thấy có nhiều mô hình giống như là, ờ, phòng tập dành cho những cái mẹ bầu chẳng hạn, ờ, thì bạn có thể đi kiếm những cái phòng tập đó. Thì thiệt sự là khi mà bạn ở trong một cái môi trường đó có thể là mọi người cũng đang giống nhau, mọi người cũng đang xuất phát điểm để kiếm lại được cái cơ thể hay là cái dáng mà mình mong muốn mà mình có thể tự tin. Thì cái lúc đó nha, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, bạn có cảm thấy là: "Ờ, cái môi trường này thuộc về mình nè." Ờ, đồng thời là cũng như là, ờ, có được rất là nhiều người bạn, ờ, cùng cái mục tiêu giống mình á. Ờ, thì hông biết là bạn có bao giờ suy nghĩ tới cái cách này chưa?
Ừ, đúng thật là khó lắm đó. Ừ, vậy luôn hả? Ừ ha. Đúng rồi. Trời ơi! Chưa bao giờ luôn ấy. Bạn nói mình mới thật sự là mình mới mới biết đến cái mô hình này là có sự tồn tại luôn ấy. Trời ơi! Đúng là một mô hình, kiểu, cực kỳ phù hợp với mình tại thời điểm hiện tại luôn. Mình đi tìm những cái, ờm, phòng tập nó vắng người ấy, thì, ừ, có thể là nó vắng thì bạn biết là chất lượng nó cũng sẽ không được tốt này, cơ sở vật chất nó cũng không được tốt này. Phòng tập đông thì, ờ, ừm, cơ sở vật chất tốt, nhưng mà đông người quá mình cũng không có nhiều thời gian để mà dành để tập. Thì thực sự là bạn nói mình mới biết là có cả mô hình tập cho các mẹ bầu luôn á. Trời ơi, được tập cùng những cái người mà họ cũng có có mục tiêu y mình này, rồi là, ừ, cũng có trong cái tình huống, tình trạng hoàn cảnh y như mình thì sẽ đồng cảm cũng như là, ờ, gọi là, thúc đẩy nhau, ơ, tập luyện hơn ha. Trời ơi! Cảm ơn bạn đã gi giúp cho mình có biết được một cái giải pháp cực kỳ hay như vậy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trời ơi, mình còn giải pháp nào nữa không? Tò mò quá!
Ừm, đúng rồi. Đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi, quá nhiều người mà. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. <tsk> Thì thiệt sự á nha, nếu mà bây giờ bạn vẫn không thể nào mà vượt qua được cái ánh mắt của người khác á, thì trước hết bạn cứ nên tập ở nhà trước nha. Thì thiệt sự là c bây giờ nó có rất là nhiều lớp online hoặc là những cái video trên mạng. Ờ, bạn có thể tập từ từ bước trước, kiểu như là, ờ, tập bước nhỏ trước hoặc là tập những cái bài giảng đơn giản trước thôi, cardio chẳng hạn. Thì từ từ bạn tập ở nhà nha, sau đó mình sẽ di chuyển, ờ, ra sân nhà tập nè. Ờ, ý là mình sẽ, kiểu, chuyển nhiều mục tiêu hơn, ờ, tạo tạo cho mình nhiều cái môi trường hơn, thì lúc đó mình sẽ, kiểu, tự tin hơn á bạn.
Ừ, đúng rồi nha. Ừm. Ừ, đúng ha. Thế bây giờ mình sẽ là xem những cái bài tập, ờ, hướng dẫn ở trên mạng này. Mình sẽ tập theo để mà có kiểu là mình làm các cái động tác có đúng hình thể này, đúng các nhóm cơ. Rồi là khi mà đi tập ở ngoài thì mình cũng đỡ ngại nếu mà mình sai hay là mình học chậm hơn mọi người nha. À, nó cũng đỡ khiến cho mình bị tụt mood hay là không có động lực đi hay là bị chán nản, tránh cái việc đấy ha. Trời ơi, cảm ơn bạn đã chia sẻ cho mình siêu nhiều các cái động ừm, các cái biện pháp h hay là những cái giải pháp cực kỳ hay như vậy mà mình không nghĩ tới luôn ấy! Bạn nói xong là mình có động lực rồi là thấy tự tin hơn hẳn để có thể đến phòng gym và lấy lại vóc dáng sau khi mà sinh. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình sẽ không ngại, à, khi mà, ừm, bị ai đánh giá nữa đâu!
Đúng rồi, đó bạn. Ừm. Ừm, chúc bạn thành công nha! Chào bạn.
Ừm, cảm ơn bạn. Chào bạn.